آآ، يعني هو ممكن بقى ما نقولش تأثير، تأثير، ما ك فيه كرتون اللي هو ال سيمبا أو الأسد المَلِك أو حاجة شبه كده، مش فاكرة.
آه، جميل جدًا.
آه. أنا مش فاكرة تفاصيله أوي، بس أنا يعني فاكرة إنه سيمبا ده كان أسد صغنون كده حلو وباباه مات، وكان الضباع عايزين ياخدوا مكان باباه وعايزين يأذوه وهو قابل تيمو <tsk> أنا فيه الفيلم ممزوج معايا بفيلم تاني أو تقريبًا دي حاجة تانية بس نفس الشيء، مع تيمون وبومبا وكده.
تمام. اهم. ممكن نقول مثلًا إن هو بيجسد فكرة الصراع بتاع المجتمع؟
آمم، بصراحة
أو صراع المجتمع؟
بُص، بصراحة أنا ما آآ، ما فكرتش فيها أوي كده أنا كنت زعلانة خالص على الأسد الصغيور سيمبا وكنت متضايقة إن باباه مات وبقى لوحده ومش عارف يتصرَّف إزاي.
آه.
ف ف
يعني آه. يعني أنتِ ما بصيتيش للفيلم دوّة أو الكرتون من منظور فلسفي، أنتِ بصيتِ له من منظور المشاعر الإنسانية؟ آه.
منظور عاطفي أكتر. آه، أيوه. اللي هو صِعِب عليَّ خالص، وأنا نفْسي أساعده نفْسي أساعده، <chuckles> كنت صغيرة بقى ف فهو يعني باشوفه من الناحية دي بصراحة، بس يمكن فعلًا محتاجة أراجعه كده تاني من منظور بقى آآ آآ واحدة كبيرة ناضجة بقى تعرَف إيه الدنيا فيها إيه. بس اللي فاكراه يعني إنه كان فيه ضباع وحشين و وعايزين ي هُم اللي موتوا باباه.
آه. أيوه. فعلًا. آه. طَب أنتِ ما لفتش نظرِك حاجة؟
وكانوا عايزين يموتوه.
ما لفتش نظرِك إن ال الكرتون اللي هو النيمو، وكرتون برضو الملك سيمبا إن الاتنين الأب فَقَد ابنه، والتاني الابن فَقَد أبوه، ما لفتش نظرِك لحاجة؟
إمم. أيوه.